Also, ich fand, dass damals 'ne ganz seltsame Atmosphäre war in der äh, ah, bei der Bundeswehr. Also, manche sind da komplett aufgegangen und ich habe es nach'm Abitur gemacht. Das heißt, ähm, es waren hauptsächlich Abiturienten da, also, direkt am ers es gab ja immer 4 Termine zum Einzug. Das war dann der 1. 7. und irgendwie 'n paar Tage vorher hat man das Abitur überreicht bekommen und dann am 1. 7. ist man dann eingezogen worden.
Mhm. Ja. Mhm. Oh je, ja.
Ähm, ist dann t äh, mit 5 anderen auf so 'ne Sechserstube gekommen und waren dann m ja, genau, genau, 3 Doppelstockbetten und dem entsprechenden Spind.
Aha, mit so Doppelstockbetten? Ja.
<laughs> So wie man's aus'm aus'm Fernsehen halt kennt. Und natürlich waren wir da in dem Alter mit 19 zum 1. Mal von daheim weg, auch so 'n bisschen verunsichert. Dann gab's dann immer die al einen auf, äh, dicke Hose gemacht haben und das alles, ähm, verstärkt cool und, äh, abgeklärt genommen haben. Aber man hatte dann schon 'n Eindruck, dass die genauso verunsichert waren wie wir anderen auch.
Mhm. <chuckles> Genau. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja. Mhm. Ja. <laughs> Und jeder das auf seine Weise verarbeitet hat vielleicht. Und so richtig gemütlich war's dann sicherlich in der Kaserne eher nicht, also, mit dem Spind und den Doppelstockbetten. Ja. <chuckles>
Ja, genau, genau, genau, genau. Ne. Ne, das hat sich eher wie wie Landschula Schulheim zum Teil angehört, nur halt in streng.
Ja, genau. Ja, ganz genau.
Also, dass man dann halt, ähm, f am Freitag immer diesen also, ich s erzähle jetzt 'n bisschen von von der Bundeswehr, weil das diese Lebensumstellung war, ne? Also, ich musste mich zwar nicht ums Essen kümmern, weil da wurden wir versorgt, aber man hat dann trotzdem einen ähm, einen geregelten Ablauf gehabt von morgens bis abends, an den man sich halten musste. Und, ähm, auch in der Freizeit durfte man halt auch mit ähm, um um um 10 Uhr musste man dann halt auf der Stube sein und ruhig sein. Und das war relativ streng. Das war schon 'ne Umstellung zu vorher, ne? Ja, sehr geregelt. Ähm, man wurde im Prinzip versorgt, ähm, auf ob man's mochte oder nicht, ne? Manchmal war das auch 'n bisschen gewöhnungsbedürftig, das Essen, aber es hat sich trotzdem 'n bisschen seltsam angef angefühlt.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Also, sehr geregelt dann. Mhm. Hm. Mhm. Ja. Mhm.

Ah, diesen einen Tag gibt es gar nicht so direkt, äh, sondern es gibt mehrere Tage, bei denen ich bei meinen Eltern ausgezogen bin. Das das 1. Mal war direkt nach dem Abitur, ähm, als ich zur Bundeswehr eingezogen worden bin. Das war das 1. Mal, wo ich gewissermaßen stationär irgendwo anders untergebracht war und es ist bestimmt in den Jahren, ähm, direkt beim beim Mauerfall, ähm, üblich gewesen, dass dann ein Teil verweigert hat und Zivildienst machte. Die konnten meistens zu Hause wohnen und ein Teil ist dann zur Bundeswehr gegangen und ist dann mit Pack oder 'nem großen Rucksack ausgezogen, äh, fü zumindest bis Freitag und dann kam man wieder zurück. <chuckles>
Hm. Aha, okay. Ja. Mhm. Ja. Mhm. <chuckles> Okay. Okay. Aber denn dann wurdest du quasi, ähm, ja 'ne Ausbildungsstätte zugeteilt und, ähm, dann war da für dich schon gesorgt, was die Unterkunft angegangen ist? Ja, ja.
Hm, genau, genau, äh, genau. Dann war, äh also es war so 'n 1/2 Auszug, weil man ja am Wochenende immer wieder, ähm, zu Hause war. Aber man war unter der Woche zum 1. Mal, äh, kontinuierlich vom Elternhaus getrennt und auch vom Freundeskreis getrennt. Also, all die Aktivitäten, die man ansonsten gemacht hat, ins Training gehen, mit Freunden treffen, konnte man immer nur dann am Wochenende machen. Ja.
Mhm. <giggles> Ja. Mhm. Am Wochenende. Also war's vielleicht so 'n so 'n Auszug auf auf Raten erst mal oder oder? <chuckles>
Ja, genau, so so so so 'n heu so 'n Testauszug <chuckles> und immer im Mittel pe mit der Perspektive, ähm, am Ende der Wehrzeit dann noch mal zu Hause komplett zu sein und dann der tatsächliche Auszug war dann beim Studium, als ich komplett ausgezogen bin.
<chuckles> Genau, ne? Mhm. Ja. Ja, un und, ähm, ja, bei der Bundeswehr ähm, dann warst du sicherlich in so 'ner Kaserne zusammen mit anderen, ja, Auszubildenden ja. Mhm.
Genau, genau, genau, und da ist man dann, ähm, am abgerückt sonntags abends, also bis 10:00 musste man dann in der Kaserne a auftauchen und später, war als die Grundausbildung dann fertig war, hätte man theoretisch auch montagmorgens anrücken können, aber das war nur für die machbar, die in der Nähe gewohnt haben. Also es hieß dann sonntags irgendwann, je nachdem, wie weit weg man gewohnt hat, um manchmal 18:00, 19:00, Pi mal Daumen bin ich dann losgezogen und, ähm, damit ich um 10:00 in der Kaserne bin. <chuckles>
Ja. Okay. Mhm. Wieder da sein. Mhm. Mhm. Okay, <chuckles> und wie war das dann für dich? Also ich meine, du warst dann zwar von zu Hause weg, aber du hast ja nicht alleine gewohnt. Warst du dann froh, dass dann noch so die Kameraden dabei waren oder eher nicht?
Ja. Me